إمم، حاسس بيك، طيّب آمم، أنا عندي برضه فكرة تانية، أنت ما عندكش مثلًا حرفة أو مهنة بتمتهنها مثلًا، حاجة بت بت بتجيدها، بتعرف تعملها؟
لا للأسف
يعني حاجة اتعلمتها؟
لا للأسف كل اللي أنا أعرفه آآ هو شُغلي، أنا كُنت باشتغل في مجال الكمبيوتر وبعد كده أ أخدت آآ طريق التعلي التدريس يعني، إن أنا بقيت مُدرّس.
آه، طيب. إمم، طب هاقول لك، أنت مثلًا بتتكلم لغة تانية غير ال غير العربي، بتتكلم لغات تانية؟
يعني، باتكلم إنجليزي.
حلو. آمم طيب، ما فيش مثلًا شوية بجانب الإنجليزي، والّا بس عربي وإنجليزي؟
لأ بس عربي وإنجليزي.
طيب، برضه ممكن أعتقد ممكن تلاقي برضه وظايف حتى أونلاين على النت أو ممكن في شركات برضه بتحب بت بيبقوا دوّر على مثلًا وسيط، في مثلًا ناس ب بتحتاجها تعل تعلم لغة يعني أونلاين برضه أو يمكن أو مم شغل تدريس مثلًا، إيه رأيك في فكرة إنّك تدرّس؟ آآ، فد في وقتك الفاضي. آه، طيب ابت إنّك تدّي دروس خصوصية بجانب ال
تمام. اهم. ما هو ده شُغلي حقيقي فعلًا. يعني أنا بادَرّس. هو أنا حاولت إن أنا أدَرّس أونلاين آآ، قبل كده ونجحت، بس آخر سنتين، الموضوع قلّ خالص وما بقاش في.